Eee, ya, benim, böyle, son zamanlarda yaşadığım bir problem var, aslında, ve bu, emm, en çok zorlandığım şeylerden biri, eee, genel olarak çalışma düzenimi, eee, ve çalışmamı, böyle, efektif hâle getirmeye çalışırken. Eee, yani, iii, çalışma alanımı düzenli ve, böyle, ilham verici bir şekilde tutmak. Eee, ve, böyle, yaratıcı işler yapmaya çalışıyorum ama, eee, alanım bazen beni desteklemek yerine beni, eee, engelliyormuş gibi hissediyorum. Yani, böyle, sanki masaya oturduğum anda ilham değil de, böyle, işte, daha çok dağınıklık, eşya kalabalığı ve, böyle, eee, zihinsel bir yük karşılıyor beni. Eee, yani, çalışma alanım evde bu arada, ben uzaktan çalışıyorum. Eee, ve, böyle, uzaktan, eee, çalıştığım sırada, eee, evim de biraz ufak olduğu için, eee, masamın üzeri çok dağınık oluyor ya da, işte, etrafım biraz dağınık oluyor vs. gibi, böyle, sorunlar yaşıyorum, aslında. Hem sana bu konuda, eee, tavsiye danışmak istedim hem de, eee, biraz, böyle, dert yanmak istedim, aslında.
Evet. Anladım. Hımm. Evet. Tabii. Tabii ki. Eee, yani, şimdi öncelikle, eee, sana bu noktada, ııı, birçok tavsiye olacak. Ama, eee, biraz da durumu daha iyi anlamak istiyorum açıkçası. Yani, iii, detaylıca, ııı, birazcık da anlayayım olayı ki çünkü sana daha uygulanabilir ve sürdürülebilir tavsiyeler vereyim. Eee, şimdi, bu noktada izninle sana birkaç sorum olacak durumu daha iyi yakından anlayabilmek adına. Eee, şimdi, eee, çalış yani, eee, çalışma alanından bahsettin. Eee, şimdi, bu çalışma alanını, eee, ne tür yaratıcı işler için kullanıyorsun? Biraz bunlardan bahseder misin bana?
Evet. Tabii. Eee, tabii. Yani, şöyle, benim, iii, işim daha çok hep bilgisayar başında, eee, yazılım alanında çalışıyorum ve, eee, yani, bu çalışma alanımı, işte, bazen hem, eee, iş için hem de, eee, bazen kişisel projelerim için de kullanıyorum. Yani, işte, mesela, bazen bazı hobilerim var, eee, ve bu yaptığım hobilerden de bazen, eee, para kazanabiliyorum. Mesela, eee, çizim yapmak gibi ya da, eee, böyle, bazen, emm, nikiş eee, dikiş, nakış işlemleri yapmak gibi, nakış işlemleri pardon, eee, tarz şeyler yaparken de kullanıyorum. İşte, bir yandan bilgisayar başında yaptığım işler var. Bir yandan, eee, işte, eee, bu, iii, bahsettiğim hobilerimi yapmak var. Eee, bunlar da, hani, fiziksel olarak yaratıcılık isteyen işler, aslında. Eee, yani, bir de e bir yanda o eşyalarım var, öbür yanda, işte, Post-it'lerim, işte, kartlarım, materyallerim var. Yani, böyle, alanı sadece bir masa gibi değil de, böyle, mini bir yaratıcı stüdyo gibi kullanıyorum, aslında, eee, ve bu da gerçekten güzel bir şey. Eee, bu ufak alanı bu kadar verimli kullanabilmem ama düzeni sağlamak o kadar kolay olmuyor. Yani, böyle, her şey birbirine giriyor. İşte, masa boyutum da orta büyüklükte, eee, ama, böyle, üzerine koyduklarım sanki 2 masa gerektiriyor gibi bir problem yaşıyorum. Çünkü, işte, bilgisayar olsun, tablet olsun, işte, bazen kahve içerken, işte, eee, kahve kupam, kalemlikler, kâğıtlar vs. hepsi, böyle, üst üste geliyor, aslında.
Evet. Evet. Hı hı. Doğru. Tabii. Hımm. Tabii. Anladım. Peki, bu, ııı, yani, çalışma alanının büyüklüğü nasıl? Mesela, kullandığın mobilyalar nasıl? Hani, çok eee, örnek veriyorum, hani, normal, eee, bir sandalyeye mi oturuyorsun yoksa, işte, bir çalışma sandalyen var mı ortopedik? Biraz da bunlardan bahseder misin?
Eee, ya, tabii, iii, benim çalışma masam orta büyüklükte. Eee, ve evim de 1+1 maalesef. Yani, öyle, çok fazla kendime ayırabileceğim, böyle, çok büyük bir alanım yok o, hani, ofis yapabileceğim tarzda. Eee, sandalyem, evet, ortopedik olarak aldım. Çünkü bu, eee, gün gün içinde 8-10 saatten fazla, eee, bu masada oturduğum için, eee, mutlaka, böyle, daha ortopedik bir sandalye daha, eee, güzel olacaktır diye düşündüğüm için, böyle, bir şey seç böyle bir seçimde bulundum. Eee, yani, işte, biraz alanım ufak o konuda. Böyle bir sıkıntı yaşıyorum. Yani, iii, benim, eee, çalışma masam, eee, salonumda. Salonum ve mutfağım da beraber, eee, ya, olabildiğince büyük büyük kullanmaya çalışıyorum ama, eee, işte, belki, yani, bu konuda ne yapacağımı çok fazla bilemiyorum. Yani, mesela, eee, geçen gün, işte, çok iyi bir proje fikri geldi aklıma. Hemen, işte, masaya oturdum ve çalışmaya başladım. Eee, ama, böyle, masanın üzerinde o kadar çok, eee, şey vardı ki ilk önce, böyle, bir alan açmam gerekti. Yani, işte, bir yandan eşyaları topluyorum. Eee, bir yandan da fikrin, eee, böyle, kafamdan kaçmaması için, eee, hemen not almaya çalışıyorum aynı zamanda. Eee, böyle, masamı masayı toplamaya çalışırken ama, eee, enerjimi kaybettim. Yani, böyle, fikir hâlâ aklımdaydı ama, böyle, o yaratıcı heyecanımı, böyle, kaybettim o an ve bu da beni gerçekten üzdü aslında.
Evet. Tabii. Anladım. Tabii. Evet. Hımm. Evet. Peki, eee, hangi düzen veya dağınıklık sorunları seni en çok zorluyor?
Eee, ya şöyle, <smacks lips> eee, sanırım benim asıl zorlandığım şey, hani, alanı düzenlemek değil de düzenli tutmak. Yani, böyle her gün, eee, ilham veren bir atmosfere sahip olmak biraz benim için zor oluyor. Eee, yani, böyle bence çünkü çalışma alanımın da böyle ruh hâlim üzerinde biraz, eee, büyük bir etkisi var. Eee, ve dağınık olduğunda böyle içim daralıyor, işte, böyle bir tembellik hissi geliyor, ya, işte, masaya oturasım gelmiyor gibi. Ama böyle düzenli olduğunda da sanki böyle, işte, eee, elimi kolumu hareket ettirebileceğim daha iyi bir ortam var. Eee, hem de kendimi daha iyi hissediyorum, daha üretken oluyorum. Yani, o yüzden böyle sanki düzenli tutmak, eee, biraz benim için, eee, daha çok, yani, yaşadığım sorun gibi bir gözüküyor şu anda.
Hıı. Tabii. Anladım. Evet. Ya, hakikaten anlaşılır söylediklerin, yani, eee, dediğin gibi, hani, alan, eee, düzensiz olunca, insan böyle, eee, gerçekten hem, eee, böyle <smacks lips> görünüş olarak rahat, eee, hissedemiyor, eee, hani, yaratıcılığı da, ııı, bir noktada insanın, ııı, kaybolabiliyor böyle durumlarda. Iıı, gayet iyi anlıyorum seni. Peki, şunu da sormak istiyorum ö ııı, eee, son olarak. Ya, günlük olarak, böyle, alanı düzenlemeye ne kadar zaman ayırabilirsin?
Kesinlikle. Eee, ya şöyle <tsk> günlük olarak alanı düzenlemeye ayırdığım süre, yani, yok diyebileceğim kadar az. Çünkü genelde, e, işlerim de çok yoğun geçtiği için böyle, eee, anca günün sonunda ya da güne başlamadan önce, eee, yapa yapmam gerekiyor bunu. Eee, ve genelde günün sonunda çok yorgun oluyorum ve sonra diyorum ki, işte, tamam o zaman yarın sabah kalkıp yaparım diyorum mesela. Eee, ama o yarın genelde böyle birkaç gün sonraya kadar kalıyor. Yani, işte, bazen diyorum ki ertesi sabah, işte, bir, eee, 30 dakika erken kalkıp, işte, masamı da toplarım aynı anda hem kahvaltı da ederim falan gibisinden böyle kendi kendime düşünüyorum aslında ama sonra sabah olunca da, eee, alarmı kapatıp, ııı, bir 30 dakika daha fazla uyuyayım gibisinden böyle bir, iii, çelişki içerisinde bir bir hayat sürdürüyorum şu anda. Yani, böyle bu döngüyü kırmaya çalışıyorum. S ne yapabileceğimi düşünmeye çalışıyorum aslında.
Hıı. Evet. Anladım. Hı hı. Tabii. Şimdi öncelikle tavsiyem sana şu olacak. Iıı, yani, basit günlük rutinler, eee, ve hızlı temizleme alışkanlıkları oluşturabilirsin kendine. Yani, eee, şimdi, eee, sürekli ertelediğini anlıyorum, ııı, hani, bu düzeni <tsk> sağlamak adına, eee, aslında, ııı, birazcık bir şeyleri ertelediğini ve aslında bir düzen oluşturamadığını anladım konuşmalarından. Hani, bu noktada çok böyle basit rutinler oluşturarak, işte, örnek veriyorum günde sadece 10 dakika kadar, eee, aslında baktığında da bu, ııı, çok da bir süre değil. Düşünsene her gün 10 dakika kadar, hani, bir mola verdiğinde ya da işe başlamadan, eee, yani, hani, böyle birazcık, ııı, buna zaman ayırırsan, eee, belki de hızlı temizleme alışkanlıkları oluşturursan, işte, örnek veriyorum, belki bir ıslak mendil kullanabilirsin. Eee, işte, çalışma masanı şöyle bir temizlersin ya da, işte, oradaki, eee, fazla eşyaları, işte, o, ııı, işte, Post-it'lerden falan bahsettin. Onları böyle bir, eee, kenara ayırırsan, eee, ya da belki böyle çok, ııı, aslında, ııı, internet üzerinde satılan, ııı, bazı marketlerde de satılan düzenleyiciler var. İşte, örnek veriyorum o düzenleyicileri kullanıp, işte, Post-it'lerini bir yere onun dışında, işte, kalemlerini bir yere, işte, makasını vs. falan, ııı, ne varsa artık çalışma masanda. Bu tarz düzenleyicileri kullanarak da aslında o küçük alayın alanı, hani, ça orta büyüklükte olan çalışma masanı, hani, bir noktada, ııı, düzenli tutabilirsin. İşte, kenara koyabilirsin bu düzenleyicileri. Hem de ne aradığında kolaylıkla da bulmuş olursun. Eee, hem de alanın daha böyle düzenli olmuş olur ve sana, ııı, daha çok çalışacak yer, eee, olabilir diye düşünüyorum. Ne dersin bunu yapmaya?
Doğru. Evet. Anladım. Evet. Mantıklı. Eee, ya, bahsettiğin şey aslında çok mantıklı. Eee, daha önce, eee, çok fazla böyle düzenleyicilerle çok ilgilenmedim çünkü, iii, çok fazla vaktim olmadığı için böyle çok genel olarak, ııı, şeye bakamadım. Yani, nasıl daha iyiye getirebilirim değil de böyle hep kendime odaklanmışım aslında şu an sen söyleyince fark ettim. Hep sorunun bende olduğunu düşünüyordum ama, eee, belki de bahsettiğin gibi bu diğer tarz, emm, düzenleyiciler ya da, işte, alabileceğim belki birkaç raf, eee, ya da böyle <smacks lips> eee, birkaç, eee, komodin gibi böyle bir şeyler alıp da masamın etrafını biraz daha çevrelersem belki daha fazla alan açabilirim genel olarak çalıştığım ortam içerisinde. Yani, çünkü, eee, çalışma alanım çok yönlü olduğu için, eee, neyin nerede durması gerektiğini de böyle tam oturtamadım. Belki bu aldığım şeyler, eee, biraz daha böyle bana yön çizebilir, bana yön verebilir diye düşünüyorum. Yani böyle bir tarafta, eee, mesela işte kalemlerim, daha çok hobilerime ayırdığım, eee, şeyler, diğer tarafta da, emm, eee, kullandığım teknolojik aletleri olsun, işte, eee, post-it'lerim olsun ya da gerekli diğer eşyalarım, hani böyle eee, eşyaları ayırmak belki de bana çok iyi gelecektir bahsettiğin gibi.
Evet. Hı hı. Harika. Elbette. Kesinlikle. Eee, yani, bunun dışında şey yapabilirsin, eee, aklıma şöyle bir fikir geldi. Eee, hani, eee, çalışma alanını mesela bölgelere ayırabilirsin. Yani, işte, örnek veriyorum, eee, bir depolama, eee, ile alakalı bir mobilya alabilirsin depolayabileceğin. Oradaki, işte, fazla eşyaları ya da, işte, kâğıtları, dosyaları vs. hani, böyle bir depolama alanı da, eee, edinirsen aslında, eee, çok da ortalıkta görünmeyecektir onlar. Sadece ihtiyacın olduğunda alıp, kullanıp daha sonra tekrar depolama alanına da koyabilirsin. Çünkü, eee, birçok insan aslında bu, ııı, depolamayla alakalı, hani, mobilyalar var, düzenleyiciler vs. hani, bunları kullandığında, eee, hem de böyle daha düzenli olmuş olur ve çok etrafta görünüp böyle etrafta çok eşya olduğunda bazen insanlar şey düşünebiliyor, hani, sıkılabiliyorlar, eee, bu noktada. Hani, iii, günümüzde de daha fazla minimalizm yaygınlaştığı için aslında bu depolama alanını kullanıp, ııı, fazla eşyalarını oraya kaldırıp, ııı, hem düzenli olursun hem de ortalıkta çok eşyan olmaz. Iıı, dolayısıyla, eee, daha fazla, ııı, böyle, eee, ilham alabileceğin, eee, şeyleri de, ilham alabileceğin kaynakları da, hani, görünür tutarsan, işte, masanın üzerinde ve gereksiz uyaranları da azaltırsan aslında uzun vadede senin için daha iyi olacağını düşünüyorum. Buna ne diyorsun?
Hı hı. Olabilir. Doğru. Kesinlikle. Tabii. Eee, evet, ya, kesinlikle katılıyorum. Eee, işte, bahsettiğin gibi belki de böyle biraz daha, eee, minimalizme yönelerek, işte, alanımı biraz böyle bölgelere ayırarak ve, eee, tabii ki düzenli tutma için de böyle bir rutin oluşturarak kendime bence, eee, bu sorunumu biraz daha çözebilirim diye düşünüyorum. Eee, yani, böyle haftalarımı da, ııı, biraz buna göre ayarlayarak, yani, daha böyle yaratıcı, eee, ve düzenli bir alan oluşturduğum zaman daha verimli olacağımı da düşünüyorum. Eee, teşekkür ediyorum verdiğin tavsiyeler için. Gerçekten benim için çok yararlıydı. Eee, bu tavsiyelerini mutlaka çok efektif bir şekilde kullanmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim.
Tabii. Elbette. Harika, eee, bunu duyduğuma çok sevindim gerçekten. Eee, umarım verdiğim tavsiyeler senin için işe yarar ve en kısa sürede, eee, bu çalışma alanını düzenli, eee, ve ilham verici bir şekilde tutabilirsin diye düşünüyorum. Görüşmek üzere, kendine iyi bak.
Evet. Görüşürüz, hoşça kal.
Hoşça kal.